Ты знаешь, у меня сейчас такой непростой этап в жизни. Э, я переехала в другую страну, как будто бы, знаешь, всё с чистого листа, и даже эта мысль, она меня как-то радовала. Я думала, что вот я теперь, знаешь, врываюсь в какое-то новое место, в новое общество. Э, знаешь, как будто бы у меня всё будет по-другому, вот прошлая жизнь, она закончилась, но, к сожалению, я осознала, что все свои какие-то вот заскоки, привычки- они навсегда со мной, от них никуда не избавиться. И вот 1 из них- это вот такое, э, <exhales> как сказать- страх какой-то негативной оценки от других людей. А, кто-то мне что-то скажет. Э, и вот, э, совсем недавно я говорила с подругой, она меня там расспрашивает: "Ну что, как дела, как там в общем в новой стране?" М, и я понимаю, что вот разговаривая с ней, э, я как будто бы не могу расслабиться, потому что рассказать ей всю правду я тоже не могу, потому что как-то не хочется, знаешь, говорить, что у меня всё плохо. Но, что всё хорошо, тоже не скажешь, потому что, это н будет неправда. Я тут столкнулась с определенными трудностями. И я вот пытаюсь видь вести с ней разговор, чтобы не сказать ничего лишнего, про продумываю все слова, чтобы, знаешь, как-то предугадать ее настроение и не услышать от неё какие-то вот, м, моменты такого разочарования или каких-то вот таких, э, оценочных суждений, которые мне будут неприятны. И я вот словила себя, знаешь, прям в этот момент. Такая: "Так, что-то здесь не то".
Понимаю тебя. Ясно. Понимаю тебя.
И решила как-то проанализировать этот момент. Вот, э, м, решила к тебе за советом обратиться. Может быть, ты мне подскажешь как бы ход мыслей и какие-то дашь советы, как, а, потихонечку от этого себя уводить, потому что я поняла, что это нездоровое поведение, и вообще история такая, не очень хорошая для меня лично. Э, и вот у меня появилось желание с этим, знаешь, как-то поработать, разобраться, но нужно понять, в какую сторону двигаться.
Ясно.
<clears throat>
Понимаю тебя, понимаю твои чувства, и твои чувства абсолютно нормальные в том, что ты у тебя новый этап жизни, у тебя всё поменялось, и, естественно, у тебя, а С этим с и Ну, из-за этого у тебя и переживания в твоей жизни. А скажи, пожалуйста, ты сказала про подругу, с которой ты общаешься. Это твоя близкая подруга, с которой вы, а, давно общаетесь, с которую, в э, которую ты знаешь уже на протяжении многих лет?
Ну, м, как сказать, наверно, это не самая близкая моя подруга, потому что у меня есть и 2 сестры, они для меня, как бы, самые близкие люди, они знают обо мне всё, а подруга- она она достаточно близкий, да, мне человек, ну, знаешь, не прямо так, что мы с ней прям не разлей вода. То есть мы хорошо общаемся, общаемся семьями, но если есть какие-то такие места не очень, э вопросы, не очень для меня комфортные, я не буду с ней их обсуждать.
Понимаю тебя. Ты знаешь, а, вот этот вот процесс эмиграции, переезд, э, смены одной страны на другой стр э, э, на другую страну- это вообще очень сложно, это непросто. И с, э, то, с чем ты столкнулась, а, я думаю, что многие тоже переживают. Это абсолютно нормально, что у тебя вот такие вот волнения. И я признательна, что ты пришла с с этим, э, вопросом, с этой проблемой, и я надеюсь, что я тебе как-то смогу помочь или подсказать, или как-то поддержать тебя в в этот, э, непростой период твоей жизни. Скажи, пожалуйс Да, я очень постараюсь. Скажи, пожалуйста, а вот эти вот сомнения, вот эта вот неуверенность, и оно вот появилось сейчас, или же это было давно у тебя, с детства, может быть?
М-м. Ну, было бы хорошо. Пу ну дай подумать. М, м, конечно, детство это, знаешь, такая болезненная точка, наверно, у многих людей, как бы, и у меня не исключение. И, э, я не помню, чтобы я прямо боялась какой-то негативной оценки со стороны, но то, что меня сравнивали постоянно с кем-то- это было, правда. Я это помню. Э, постоянно мама спрашивала, там, какая оценка у другой девочки в классе, с которой мы дружили. Мы были отличницы, но она всегда спрашивала, там, ну, м, там я ей, приходила, говорила: "Мама, у меня пятёрка!" Она говорит: "Мгм, а у Тани что?" "Ну, тоже пятёрка". "Мгм, хорошо". А если у меня четвёрка, а у Тани, не дай бог, пять- ну всё, тут начиналось. Мама говорила: "Ну, вот, видишь, Таня смогла, а ты не смогла" И вот я помню, что в какой-то момент меня как прострелило от этой фразы. И, м, наверно, где-то я, э, пыталась дальше, ну, что ли, заслужить вот эту вот похвалу от мамы, и никак не могла ее дождаться. Потому что даже когда у меня были успехи и, э, я слышала какие-то положительные отзывы о о себе, я потом прибегала к маме, говорила: "А вот мне такое сказала, там, учительница, либо, там, друзья". И она всегда эти слова моих друзей либо кого-то, кто меня хвалил, пыталась принизить, и говорила: "Да может они тебе неправду говорят. Э, ну, сказали-то они сказали, а может на самом деле всё не так". И меня так сначала я это воспринимала на свой счёт. Я думала: и правда, мне, наверное, не н н перехвалили просто из вежливости. Я не могла так хорошо сделать. Я понимаю, что это всё вылилось, знаешь, в какие-то вопросы самооценки, но вот это вот, э, взгляд со стороны, почему-то, до сих пор мне кажется, с одной стороны, каким-то ненадежным, потому что мне могут соврать, если это хорошо. Ну, а вот если ругают меня, то, конечно, они ругают, правда, потому что они видят, они меня не будут хвалить. И в этом всём, как бы, знаешь, у меня вот такое, м, странное ощущение, что я боюсь, что мне к что-то плохое скажут, не хочется про ся что-то плохое слушать. А если говорят хорошее- я не верю, и при этом всё время жду, вот, какого-то внешнего такого подкрепления своим каким-то действиям, и понимаю, что это полнейшая.
Понимаю. Ага. Понимаю. Ясно. Понимаю. Согласна с тобой. А, ты мне можешь, э, э, сказать вот твои эмоциональные, вот, н н ну, твоё ощущение. Для тебя действительно настолько важно, а, например, мнение окружающих или мнение со стороны? Для тебя это действительно настолько важно, чтобы вот тебя, как вот ты получить какую-то оценку?
Ну, получается, что да, потому что, э, у меня сложилось такое впечатление, что я о себе неправильно сужу и, наверно, я не могу правильно как-то судить. А вот со стороны виднее, и поэтому надо стараться для всех, чтобы кто-то меня похвалил, и вот из их слов, знаешь, вытащить для себя что-нибудь позитивненькое, чтобы как-то на этих добрых словах как-то жить.
Понимаю тебя. Вот то, что ты одно то, что ты только, вот, знаешь, вот, не побоялась открыть эту тему, знаешь, не побоялась её озвучить это уже очень смелый шаг, я должна тебе сказать, вот прямо очень смело, потому что не каждый вообще признается в своих слабостях. Они думают, что это слабость. Ты сказала, что ты общаешься с подругой и словила себя на мысли о том, что ты не можешь ей сказать, что у тебя там всё хорошо, потому что это не так, ну, и жаловаться и говорить то, что у тебя плохо, ты тоже не можешь.
Мгм.
Ам, я бы могла бы тебе предложить несколько вариантов. Может быть, какой-то из них тебе подойдет. Давай попробуем с тобой их обсудить.
Отлично, давай.
Смотри, а иногда кажется, что если ты говоришь, например, о каких-то своих недостатках, ну, или же говоришь о своих каких-нибудь проблемах, то может показаться, что это слабость, это может быть как-то, а, знаешь, у какая-то уязвимая часть, и т ты боишься, что, может быть, тебя неправильно оценят или же как-то н оно будет со стороны не так смотреться. А, давай пересмотрим эту ситуацию с другой стороны. Ты сделала смелый шаг, и ты находишься щас в другой стране, потому что не каждый человек вообще проходит такой сложный путь. А, некоторые рождаются, э, в стране в одной стране и проживают свою жизнь, вообще не меняя ничего. Некоторые даже не выезжают даже в другие страны просто посмотреть. А у тебя такое, знаешь, вот резкие, знаешь, вот перемены в твоей жизни.
Мгм. Да. Мгм.
А, посмотри это как сильную часть с с э, тебя. И то, что ты, если даже говоришь о том, что ты знаешь, как бы спокойно говоря рассказывая о своей жизни так, как оно есть, не думать о том, что это слабость, а наоборот оценивать это как с сильной стороны. Да, сейчас сложный период в моей жизни, но ты движешься вперед, и ты не боишься этого. Как ты думаешь, если ты п пересмотришь это не как слабость, а как сильную сторону, могло бы это дать тебе уверенности в себе?
Мгм. М, ч что хочу сказать, это вообще какой-то, н не знаю, новый взгляд. Я никогда в жизни так не смотрела на свои вопросы. Я даже опешила, потому что, м, никогда не представлялась возможность, э, и вообще мысль какая-то, никто мне такого не советовал- посмотреть на это как на силу, потому что, э, я всё, знаешь, по каким-то паттернам оценивала и, наверно, на каком-то автомате уже привыкла принимать решения и уже сама на них как-то реагировать, э, что вот такая реакция в виде вопроса с, э, позиции какого какой-то сильной такой я даже м, даже не знаю, что ответить. А можешь мне ещё как-то подсказать, эм, если вот я чувствую, что кто-то начинает, э, в ответ мне какую-то негативную оценку, э, говорить, что мне ответить в таком случае?
Да. Да. Смотри, могу предложить тебе несколько вариантов. 1 вариант: а, заготовить, может быть, несколько, ну, ответов, когда ты знаешь, если какой-то негатив, а, отвечать, а: "Спасибо", например: "За твоё мнение, но как бы я не спрашивала совета". Ну, как-то, знаешь, вот аккуратненько так. А другой вариант может быть- превратить всё это в шутку, чтоб человеку стало неловко. Как ты думаешь, превратив в шутку, как бы, может быть, э, и тебе станет легче, и в то же время человек поймет, что он, может быть, а, немножечко, ну, не туда зашёл.
Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Скорее всего. Вообще, наверно, вот такой вопрос, э э, в, э в ответ. То есть я м я могу спросить, почему ты это спрашиваешь, или, э, как-то пре перевернуть в шутку. Это действительно, наверное, будет нех неплохой выход, потому что, ну, шутки, они всегда как-то настроение сразу поднимают, и и можно легко уйти из этого, как бы, вопроса. М, знаешь, я думаю, да, я воспользуюсь этими 2 советами. Я попробую всё это переводить в шутку. И вот этот вот совет, э, отвечать на всё, вроде бы, честно, но при этом совсем с другой стороны посмотреть. Э, я думаю, что это тоже может быть неплохой первый шаг, и я благодарна, что ты мне дала эти советы. Я попробую их использовать и посмотреть, что будет. Но, э, мне немножко страшно. Я думаю, что скоро за следующим советом я к тебе обращусь.
Конечно. Верно. Ой, рада была тебе помочь. Я просто уверена, что у тебя всё получится. Удачи тебе.